Ouais tu débloques pas mal de choses. Ouais, OK je vois.
Heu et en gros, tu avais 8 caisses que tu devais choisir. C'est ça, tu avais 8 caisses que tu devais choisir. Et, heu, je me rappelle parce qu'en gros, c'était toi qui devais choisir les caisses. C'est ça qui était le pire. Parce que en gros, au dé
Ah ouais, se sur quoi? Sur il y avait 30 caisses peut-être, et tu dois en cliquer sur 8?
Non, non, non, y non, il y avait 8 caisses, et tu devais cliquer sur 4 caisses.
OK, la moitié.
Donc voilà. Donc, heu, au début je crois que je m'en rappelle, je fais, heu, un peu j'ai un premier bonus, bon je gagne. Heu, bon je suis quand même content, je gagne, je crois je re je remonte à 210€, je dois gagner 40€, un truc comme ça. Et, heu, donc, heu, voilà. Et puis après il y a un autre bonus qui tombe. Parce que en je me rappelle très bien, j'étais triste parce que j'avais cliqué sur la caisse et la caisse juste à ma droite, je pouvais gagner 1000$. Et moi j'ai gagné genre, trois euros. Ouais parce qu'en gros, en en gros quand tu avais choisi, heu, tes 4 caisses. En gros ils montraient ce qui la valeur des autres caisses. Mais tu sais, tu as s Voilà.
OK, ouais. Oh non c'était la caisse à côté, oh dommage. Mmh. Ah c'est après c'est fait exprès justement pour t'inciter à rejouer derrière. «Oh là là t'as vu ce que tu as loupé? Rejoue».
C'est ça. Et du coup, bref et bah du coup à ce moment là genre, du coup je retente donc j'ai re le bonus. Et là du coup les c je je re sélectionne 4 caisses et la dernière caisse je tape 1000$ donc je me fais un fois 1000, un fois 1000. Et là je me rappellerai toute ma vie, je je je genre j'ai je me rappelle, j'ai j'ai vu le souffle court. Il était 03:00 du matin, je pouvais pas crier, mais j'étais en train de hurler en en moi-même, parce que bah mes parents dormaient et cetera. Et là, je fais 1000$, je retire tout parce que je me dis, on sait jamais, j'ai gagné. Trop de chance, peut être qu'ils vont bannir le compte, ou je ne sais pas, je retire direct
Non! <chuckles> Mais comment ça? Ouais peut-être, ah ouais ouais qui sait, je comprends. Surtout si tu es jeune comme ça.
bref. Ouais, c'est vrai en plus et je reçois tout, donc je reçois tout, pas de problème, et cetera. Et je me dis, dans mon lit bah, dans mon lit là je je suis un ange, ah je suis un ange, là je suis un ange dans mon lit, je suis je suis refait. Dans mon lit, je suis je vis ma meilleure vie, j'ai j'avais le bac en plus à côté je me dis: «Mais attends, mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur» et là, du coup, le lendemain, à 3:00 du matin, je retente, je recommence. <chuckles> Et du coup, là là, je mets un peu plus, je mets ouais je mets 400 balles là. Je me dis, de toute façon j'ai assez, j'ai 1000 d on va dire, j'ai presque 1000€ de côté. Ah mi ouais non, je dois avoir ouais 900 de côté. Et donc je me dis je re je remets 400 balles, là je perds un peu plus. Heu, je je descends à 200, à ouais à 200 et, heu, toujours sur la même machine hein, donc les spin à 1€. Heu, et donc à un moment, heu bah là je à force hein j'ai plein de bonus et tout hein. Je retourne à 200 mais j'ai plein de bonus, mais à chaque fois j'ai jamais un truc de ouf. Des fois je gagne 50 balles, mais bon bah, je suis pas rentable. Ouais voilà et là à un moment le bonus retombe, et dernière caisse je retape 1000$. Je te jure c'est vrai, je te jure c'est vrai.
Han. Ah bah oui. La meilleure vie. Pour quoi faire? <chuckles> Mais tu vas tout perdre au bout d'un moment. Tu joues vraiment avec le feu là, pour le coup c'est vraiment risqué. Ouais tu te laisses une limite ouais. Ouais bah ouais. trois mille dollars quoi. <laughs> Ça t'a, remboursé ou c'est encore, pire?

Non du coup, là, ça m'a remboursé, j'ai donc, heu heu, j'avais mis 400 mais du coup j'a en gros j'avais fait, heu, 1 200 donc j'ai gagné, heu, 800, quand même, 800 € à peu près. Donc donc là je r dans ma tête voilà je retire et je me dis: «Vas-y, là» j'avais en gros, j'avais plus de là, heu, j'avais j'ai plus de 2000 € de bénef quoi, grâce à ça.
Ah OK, ouais. Oh là là. Punaise.
Et du coup, à ce moment-là, heu, là je suis dans mon lit bah toujours autant autant aut autant content je me dis: «Mais, attends, mais là j'ai volé de l'argent peut-être les larmes de certains qui ont perdu leur argent, heu, et que moi j'ai tout gagné» et là c'est vrai que je m'en rappellerai très bien et là, heu, je me dis: «Tu sais quoi, faut peut-être pas abuser, je m'arrête là» et c'est vrai qu'à ce moment-là, heu, j'ai plus jamais rejouer aux jeux de casino, je me suis dit: «De toute façon j'ai trop gagné». Je me dis: «Au moins toute ma vie je pourrais me dire que je suis parti du casino rentable. Toute ma vie, je pourrais me dire que je suis casi parti du casino rentable». Mais ce jour là c'est vrai que wouah, c'était c'était vraiment un coup de tête parce que, bah, forcément, heu, genre, heu, on sait que le casino c'est pas un c'est pas de la crypto, oui voilà, c'est pas de la c'est pas de la crypto, c'est pas un placement financier, c'est, vraiment, heu, on va dire «du fun quoi» entre guillemets pour le coup. Mais c'est vrai que après après je me en fait je me suis dit, aussi, heu, quand en fait, quand je joue au casino, C'est là où je me suis dit: «Faut peut-être que je m'arrête» parce qu'entre guillemets, heu, «le casino, heu, genre j'était j'étais m pas mal». Ouais en fait, tu te sentais pas bien, genre je respirais fort, j'avais, heu ouais j'avais le genre j'avais le souffle court, je j'avais chaud. Alors oui tu vas me dire: «J'ai gagné». Mais imagine j'aurais perdu imagine j'aurais perdu, j'aurais envie de rejouer peut-être et donc je me suis dit
Ah, bien sûr. Bravo. Ouais, bénef. Normal, c'est rare, hein. À la base, c'était du hasard quand même un peu, tes mille trente euros. Mmh. Il est toujours gagnant. Ouais c'est mal sain, ouais, quelque part bien sûr. Mais c'est ça que tu t'es dit. C'est une personne qui gagne parmi peut-être 1000-2000-3000 qui perdent et ça a été, toi, cette personne et comme sech tu dirais que c'était comme un peu comme une injustice, quelque part?
Tss Ouais, c'est ça.